Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы выбираете между высокой зарплатой и интересной работой, и что для вас важнее?
Ой, ну, <chuckles> тут как бы как будто бы и всё важно, но, а, я бы выбрала, наверно, зарплату высокую, чем интере
Мгм. А почему?
Ну, потому что высокая зарплата, она позволяет тебе, ам, то в ну, оплачивать те желания и тот уровень жизни, который ты хочешь. Вот.
Ну так-то да, конечно, верно. А я, кстати, с вами не согласна: я бы, наоборот, выбрала интересную работу.
А, ну, везде все люди разные, по-разному выбирают. Но здесь
Да. У меня, кстати, была такая работа неинтересная для меня, то есть. И я вообще сейчас думаю, что хоть сколько бы мне заплатили, я бы не могла ей заниматься всю жизнь.
Ага. А, вы бы не стали на ней работать. Да. Слушайте, ну я соглашусь, такое бывает, конечно, но смотрите, а если мы вот поставим на чашу весов, то есть стабильность и деньги или возможность заниматься тем, что действительно нравится, то есть вы бы всё равно выбрали то, что нравится, например, если это было. Теперь, да.
Теперь да. Когда у меня есть опыт, да.
Но, а здесь, если мы возьмем такой момент, что, а то есть эта зарплата не покрывает ваши базовые потребности, как как вот тогда вот?
О, я бы, например, всё равно что-то бы нашла там, подработку, я не знаю, какой-то что-нибудь придумала, то есть я бы не смогла заниматься нелюбимой работой. У меня, например, в жизни была такая история, что меня мама, ну, родители отправили учиться на бухгалтера, а мне это совершенно было неинтересно и не нравилось. То есть я им, собственно, и говорила, мне всегда нравилось более что-то креативное, творческое, общение с людьми.
М. Ага. Какая интересно? А. <chuckles> Бу бухгалтерия, она, мне кажется, вообще мало кому нравится, потому что это такое- чуть-чуть заунывное.
М. Да, а это было очень скучно и неинтересно, то есть я не могла, я проработала всего, наверное, год.
Я вас понимаю.
Я не могла. Никакие деньги бы- хоть мне там 1 000 000 бы заплатили- нет.
<chuckles> Ну, слушайте, здесь, может быть, когда вы получили бы 1 000 000, может быть вы, э, так: "М, 1 000 000!"
Нет, ну понимаете, я прямо приходила вот, эм то есть у меня была, как можно сказать, депрессия, ну, может, это громко, конечно, сказано. У вас такого никогда не было?
А. Не, ну почему было. У меня было, например, э, на моей работе, в на которой, ну вот, профессия, например, я занималась, наверно ну это я не по профессии работала, но в принципе карьера у меня там была.
М. А чем вы занимались, если не секрет?
А, я занималась, э, в э это были продажи, м, в медиц в медицине, то есть медицинские препараты.
Мгм. И вам это нравилось или нет?
Вот. Но мне это нравилось, во-первых чем мне нравилось? Мне нравилось это зарплатой, <chuckles> однозначно.
А сама работа, я имею в виду?
А сама работа ну, в принципе, были моменты, которые не нравились, а, и были моменты, которые нравились. Нравилось там: коллектив, нравился, нравилось, что т такая ро работа ак активная, активная. Плюс еще там у нас постоянно какие-то командировки были, какие-то там тимбилдинги, сборы и всё вот такое. Ну, не нравилось, когда попад ну, получалось так, что у тебя там вышестоящий руководитель- ну, можно сказать простым словом, самодур. <chuckles> Вот. С таки
Мгм. Да, кстати, люди очень важны, согласна с вами. Мгм. Ну да, руководитель тоже. Коллектив, кстати, я с вами согласна, и руководитель очень важны. Если они еще более-менее нормальные, то как-то можно продержаться, а если и коллектив плохой, и работа не нравится, то тут вообще без вариантов.
Да, да, это сложно, это сложно. Э, здесь еще такой момент может быть, м, что когда какие-то цели, а, или компании, или руководителя, они не то чтобы недостижимы, они какие-то, знаете, ну
Мгм.
вообще, а, далеки от от реальности. Вот тогда сложно выполнять задачи, если честно. И работать, э, когда ты вот, знаете, в подвешенном состоянии и ты пытаешься как-то вот выкручиваться, выкручиваться из ситуации.
Н-да. Да, так и есть.
Ну, получалось, получалось. Э, если бы, наверно, сейчас меня вернуть туда, мне как будто кажется, что я отдохнула от этой работы. Я бы смогла пойти снова ей заниматься. Но это тож не точно.
Ну видите значит вам нравилось.
Но я совмещ соотношу всё равно, знаете, это не то, чтобы эта работа, знаете, не такая, что ты, допустим, там на шахте, э, в каком-то, в ужасном состоянии там, м, с скалу этим, как его, как там вот, молоточком обрабатываешь.
Мгм. Ну да, ну кому-то же и на шахте нравится, наверное, работать. Кто-то нра кто-то любит руками работать, а кто-то головой, то есть кто-то любит что-то креативное, а кто-то более о офисную работу, то есть. Еще, наверно, от человека, от психологии зависит, вы так не думаете?
Я не знаю, мне кажется, на шахте навряд ли кому-то нравится. Может быть. Может быть, но я для себя понимаю, что я не готова работать в офисе. Вот я не смогу уже никогда работать в офисе, потому что у меня работа была
Вот и я также. То есть мне вот хоть 1 000 000 000, я вот говорю вам, хоть 1 000 000 000 мне заплатят- я не смогу. Ну что я буду несчастливой, и, и что? Работа мне не нравится, и эти деньги, шт э, как они меня счастливой сделают? То есть вещи или что, я не знаю.
Сделает, деньги делают людей счастливыми, правда.
Да, но теперь же очень много каких-то работ можно найти, что ну да, меньше зарплата, но зато, э, классные там люди, атмосфера, творчество, я не знаю.
Ну, я и соглашусь с вами здесь, и нет. Потому как, если, например, ты не закрываешь базовые потребности, и чтоб тебе закрыть базовые т потребности допустим, у тя классная работа, да, тебе она нравится, но тебе не хватает закрывать эти потребности, ты ищешь какую-то подработку, но ты же не у тебя не остается времени на отдых, на то, что ты любишь. Н то есть, кроме работы, же есть еще другие какие-то вещи. Вот как вы их будете восполнять, когда вы всё время заняты? Вот как их восполнить?
Мгм. Ой, у меня такого не было, кстати. Нет.
Не было? Ну это вам повезло, значит. Я просто знаю такие примеры людей
Я всегда работала или 5 через 2, то есть у меня всё равно всегда были выходные, то есть я, м, хорошо проводила время, а было то, что я работала даже 2 через 2, и эм, даже 2 через 5 я работала. То есть я всегда находила время.
Ну. Здесь есть, видите, примеры из жизни н Ну это, слушайте, это очень классно, что такой опыт был, что вам не приходилось там жертвовать. Просто я знаю такие примеры, когда люди, а, там работали за зарплату меньше чем я, но она у них занимала очень много времени и, плюс, им еще приходилось, допустим, подрабатывать, и у них там 1 выходной всего был. А бывало, что
Мгм. Ну да, это, конечно, не очень хорошо.
Это же приводит к выгоранию, как бы ты не старался там заработать.
Да, ой. Вот это вообще.
Да, это очень сильно, а, как как сказать, э, угнетает.
А у вас, кстати, было выгорание?
Не было выгорания на работе. Но оно как раз таки было от бессмысленных
И как справлялись? У меня не было, слава богу.
от бессмысленных целей, которые ставила компания, например. Ну, то есть я видела, что эта цель невыполнима в силу обстоятельств, в силу там конкуренции, в силу там, допустим, цены какой-то. И ты понимаешь, что ты барьер этот не перескочишь, как бы они не хотели. Вот.
Мгм. Мгм. То есть невыполнимые цели, да, они ставили?
Невыполнимая задача, да, она тебя вг вгоняла в депрессию, что ты понимал, ну, что ты не можешь её выполнить, чтобы там получить бонус, например, чтобы тобой были довольны. То есть, э, ты находился в такой, как бы, ситуации, как молот и наковальня, можно так сказать.
Мгм. Да, это ужасно- так жить.
Ну да, но тем не ме ну, тем не менее, допустим, я, а, когда даже такие ситуации были, вот как я себя вытягивала, если вы говорите, вот, про зарплату мою, как вот я там оставалась. Этот вопрос касался того, что я могла реализовывать с помощью своей работы. Я могла реализовывать тот досуг, который я хочу. Я отдыхала всегда все, там, государственные праздники. У меня б я могла брать отпуск месяц без перерыва- такое мало где давали.
Я так точно бы не смогла долго продержаться. Мгм. О, вам повезло! Месяц. Если вы можете взять это, значит- хорошая работа, хорошая зарплата.
Да, то есть, э, раньше к я раньше работала в таких компаниях, где нам не разрешали отпуск брать, допустим, ну, если я беру, там, 2 недели, т то 2 сотрудник не берет. Нас как-то вот так вот ранжировали. Слышали такое, да, что? Или не разрешали, э, 2 недели за, э, боль больше 2 недель за раз брать. У вас было такое?
А. Нет, у меня такого не было, нам всегда можно было брать отпуск раз в год, но иногда даже зимой мы брали отпуск, от отгулы я даже брала, то есть не проблема была.
Ну ну прям на месяц мо ну на месяц можно было брать, да? А, а вот я б в работала в других компаниях, там не разрешалось. И когда я здесь начала вот это- брать полноценный отпуск весь, понимаете, месяцем- это какая то манна небесная для меня была, если честно.
Мгм. <chuckles> Да, но я без отпуска не люб ой, не могу, и вообще, как так, я не знаю. Всё равно нужно отдыхать, развеяться, как-то голову очистить, то есть. А годами работать без отпуска, я вообще не понимаю, как люди н на такое способны, они- герои.
Конечно, м. Ну вот, а есть компании, которые дают 2 недели отпуска, остальное- деньгами, не могут те больше дать. Я такое тоже наблюдала.
О, кстати, вы бы согласились на такое вот, э, когда компенсация деньгами? Я- нет, мне лично отпуск давайте.
Нет, нет, нет, нет, я бы не согласилась. Я знаю, что у меня были коллеги, которые просили такую компенсацию и отдыхали всего 2 недели. Ну вот. У них какой-то у них такой принцип был: они хотели, как можно больше.
Ужас! Я бы еще заплатила, чтоб меня побольше отпустили.
Да, вот видите, люди все разные насколько.
Или у них, может, с финансами в э это же еще, э, зависит от того, вс в какое у вас, да, положение финансовое. Потому что у нас, например, была девушка на работе, у нее ипотека с мужем, и они платили, э, напополам. То есть понятно, если у тебя ипотека, то тебе каждый месяц нужно достаточно большую сумму платить.
Ну да. Мгм. Ну, знаете, а ещё когда ипотека, ипотека, ремонт, а ещё и ребёнок есть. М, знаете, как вес весело. Мотивация очень хорошая на работать на высокой зарплате. Лично у меня так было. У меня была мо мотивация- это то, что я могла се позволить там, ну, то, то и то, и вот это вот, и купить себе
Да. Да. Да. Да. А вы бы смогли, например, работать на вообще, ну вот то, что вам не нравится на какой-то работе на нелюбимой, но вот зарплата высокая? Ну вообще какая-то ужасная работа.
Ну я бы не смогла точно работать на какой-то работе, которая не, а, по моим моральным качествам. Ну, ну, то есть я, э, не смогла бы такую работу выбрать, которая не совпадает с моими ценность.
Мгм. А если просто какая-то очень скучная, не знаю, выматывающая, не знаю, там. Что вам не нравится, например, есть что-то такое?
Ну выма ну выматывающая работа для меня, мне кажется- это всё-таки физическая работа сильно выматывающая, либо
Ну вот, физическую бы вам предложили, но очень много денег сказали бы вам, согласились бы ради?
Ну смотря насколько она сильно физическая. Нет, я бы всё равно всегда сравнивала, я не могу сказать, чтобы я могла, как сказать, э, а, просто, не глядя, согласиться на что-то. Нет, так бы я не смогла. Никогда.
Мгм. И я бы тоже так же.
Потому что я свою работу выбирала, когда в принципе туда пошла, я вообще была в продажах. Почему пошла в медицинские продажи? Ну потому что я увидела пул зарплат там и сразу же решила, что мне нужно туда. Вот и всё, как бы.
Мгм. <chuckles> Да, сейчас. А вы, кстати, не хотели бы сменить, э, совершенно свою сферу деятельности? Не было у вас такого, что там
А, то есть и Ну.
я хочу быть, я не знаю, актрисой сейчас или я хочу, там, я не знаю
Ну, нет, конечно, есть какие-то мечты, желания. Я хотела бы стать диджеем, например, попробовать, ну. Но, но где гарантия, что я смогу зарабатывать, э, такие же деньги и жить в таком режиме, знаете, в ночном. Это тоже такое, знаете, нелегк нелегкий труд, мне кажется, а, когда все думают: "О, диджей это" Ну, интересный, но.
в бьюти-индустрии. Вот да, творческое! Видите? Ну да, но зато интересный. Творчество, вечеринки, путешествия, интересные люди вокруг.
Так, а недосып, недосып, представляете, мне кажется, он накапливается, когда ты недосыпаешь, ты тоже такой чуть-чуть, это, ну мне кажется, со стороны все э, все работы кажутся простыми и легкими, там "У-гу-гу!" А на самом деле.
Мгм. Ну да. Ну хотя есть же, наоборот, люди, которые ночью, эм, бодрствуют.
Ну, а вы как щ Ну есть, есть. Но это я не из них, мне кажется. Ну я могу допоздна, эм.
А. Значит вам не подходит утренний диджей. <chuckles>
Да, да. Ну, а вы как думаете, можно ли совместить вот этот высокий доход и увлекательную работу? Но сейчас, в наше время возможно? Мне кажется, что, да, конечно.
Ну диджей, мне кажется, если вот вы сказали, то они хорошо получают.
Смотря какие, если популярные, <chuckles> то да, а если какие-то обычные
Ну, популярные там- вообще, да, они с селебрити, то есть там, наверно, миллионы. А начинающие, ну, мне кажется, тоже неплохо.
Но такая до популярных, это где гарантия? Где гарантия, что ты им станешь? Где ты в чт где гарантия? Но давайте с с вами подытожим: какие бы мы советы могли дать? А, ну вот вы могли бы дать, может быть, тем, кто сейчас стоит перед таким выбором. Вот вы со своей стороны, с вашим взглядом, какой бы вы совет дали человеку?
Вот лично для меня- выбирать всё-таки работу по душе, а не из-за денег, потому что, ну н я не знаю, вот меня деньги, например, счастливыми не сделают. Да, э, естественные ситуации нужно смотреть, понятные, чт э, что вам нужно платить там кредиты, ипотеки, у вас много детей, то есть на это обращать внимание. Но всё равно обращать внимание на свои желания, то есть, э.
Мгм. Ну да, да, да, конечно. Ну здесь, наверно, подбирать, да, если ты хочешь зарплату там большую, например, п понимать свои возможности. Ты физически там, либо ты физически вытянешь эту работу, либо психологически сможешь ты ее преодолеть. То есть, э, м, меня, можно так сказать, вот эта вот работа моя научила какому-то пофигизму в жизни. Вот в плане, а, а, такой, когда ты понимаешь, что от тебя не всё зависит, и, м, я ну не брала много на себя. Ну в плане, ну если меня там как-то, а, как жу жу журят, там, на работе, ну и или когда начальство, там, всех журит, там: "Вы все там не справились". Да, господи. Да идите вы, и всё.
Мгм. Конечно. Мгм. О да! Мгм. А я, кстати, вот так не могу, меня, если когда журить начинают, то я, наоборот, могу огрызаться, и конфликты возникали.
Не, ну если они оправданы н
Особенно, если просто ни за что, просто там менеджер или начальник вот так себя ведёт. Потому что я, м, по характеру тоже могу терпеть, терпеть, а потом как рявкну, и- всё. <chuckles>
Ну, смотрите, вывод 1: каждый выбирает, а, как сказать, м
По душе.
по душе и по своим возможностям. Ну, то есть, э, оценивайте, оценивайте зарплату, понимайте: да, вы тянете или нет. Если вы потянете, то почему бы и нет, да. Если не можете
Да. Я с вами согласна. Да. Спасибо большое вам за разговор, было очень интересно. Так что будем продолжать искать. Да. В чём-то мы с вами сошлись, а в чём-то нет.
Ну да, видите, у нас разная точка зрения, но мы не подрались, да, в этом вопросе. Ну, конечно, да. Потому что тем ну эти моменты, они перекликаются, да. Всего хорошего вам.
Да. Спасибо, до свидания. Вам также хорошего вечера.
До свидания. И хороших работ.
До свидания.